Ah, meistens eher die abgespeckte Variante, weil man ja irgendwie aufm Sprung ist oder doch irgendwas noch zu erledigen hat. Und, ähm, das das ist dann so 'n so 'n kurzes Wiederzurückkommen, so, ne? Ist so wie andere sich kurz ab 'n bisschen scrollen so, probiere ich dann so 'n bisschen <chuckles> das Gegenteil zu machen und mich so 'n bisschen bisschen wieder in die Mitte holen.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, okay und, ähm also, ich meine ja, Atemübungen sind ja haben ja auch so 'ne so 'ne physikalische, ähm oder so 'ne, psy ja, phy physikalische Variante also, ähm, Aspekt so 'n physikalischen Aspekt. Gibt's noch 1 oder 2 Gewohnheiten, die wo wo wirklich ausschließlich physisch für dich sind und dir, ähm, weiterhelfen, was Widerstandskraft angeht?
Ja. Ja, total, äh, Sportroutine war war ja die der 3. Punkt in der Konstellation. Ähm, ich habe angefangen mit, äh, Joggen gehen und, äh, habe mir gesagt, ich möchte ich möchte nicht, äh, so zwei dreimal die Woche Sport machen, sondern ich möchte lieber das, äh das Level 'n bisschen runterlegen und weniger machen und dafür aber täglich, äh, weil ich vorher jahrelang immer wieder aus meinen Routinen rausgefallen bin und ich habe gesagt: „Okay, wenn ich wenn ich Sachen täglich mache und das einfach ne, hm, so richtig ich werde und mein Rhythmus jeden Tag ist, dann wird's mir leichter fallen, da dranzubleiben und wenn wenn auch mal 1 Tag quasi nicht klappt, dann, äh, ist der nächste Tag halt wieder das gleiche Programm so.“
Mhm. Ah.

Oh, okay, also, da gibt's wahrscheinlich auch mehrere Bereiche. Also, war das dann körperliche Ge Gewohnheiten, waren das mentale Gewohnheiten, geistige, spirituelle Gewohnheiten oder waren das alles zusammen? Also, in welchen Bereichen war das dann, äh, die Gewohnheiten, die du gemacht hast?
Äh, so 'n gemixter Pott, würde ich mal sagen. Ähm, ich, äh eine der 1. Sachen, die ich angefangen habe, das war auch schon 'n bisschen vorher. Also, dieses Jahr, äh, hat sich das alles intensiviert und ich habe meine meine Bemühungen quasi 'n bisschen hochgefahren. Ähm, ich habe aber vorher schon angefangen, so 'n bisschen Tagebuch zu schreiben, was so 'n so 'n Vehikel zum Reflektieren sein sollte, ne? Und, ähm, was mich dann auch 'n bisschen, äh bisschen besser wappnet so auf verschiedene Situationen und Sachen, ne? Dass man bisschen reflektiert, wie wie funktioniere ich? Was triggert mich? Und, ähm, das öffnet ja dann den Raum, um dann, äh, so in die Arbeit zu gehen und zu gucken, äh, wie kann ich da meine Widerstandskraft erhöhen.
Mhm. Oh.

Sag mal, gibt es eigentlich Gewohnheiten, die deine eigene Widerstandskraft oder ich s vielleicht sogar Resilienz stärken?
Ja, total. Äh, ich muss sagen, dass mein ganzes Jahr tatsächlich davon geprägt war und, ähm, ich habe mir, äh, vorgenommen, meine Disziplin, äh, zu bearbeiten und 'n bisschen besser zu werden darin, also, 'n bisschen disziplinierter zu werden und um da nicht zu sehr an 'ner riesengroßen Aufgabe zu scheitern, habe ich mir gesagt: „Okay, du suchst dir paar kleine Sachen, paar kleine Rituale, die du aufbaust, die dir was Gutes reintun, äh, ne, so Resilienz fördern oder Widerstandskraft aufbauen, äh, dir vielleicht auch 'n bisschen Perspektive geben so nach innen.“ Und, äh, das habe ich dann, äh, angefangen und umgesetzt und muss echt sagen, dass das, äh, sehr, sehr gut getan hat.
Mhm. Mhm.

Hm, also, es war tatsächlich andersrum. Ich habe erst Tagebuch geschrieben und das ging los, äh, weil ich das also, ich hatte einmal in meinem Leben vor 'n paar Jahren 'ne sehr schwere Phase mit 'n paar persönlichen Schicksalsschlägen, die <chuckles> ja, es war so 'n perfekter Sturm, da ist alles zusammengekommen. Und, äh, hatte dann 'n 0,5 Jahr, wo ich, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, wieder laufen lernen musste. Und, ähm, in der Zeit habe ich dann, ähm, mich sehr zurückgezogen und aber angefangen halt, äh, Tagebuch zu schreiben, um so 'n Gespräch mit mir selber zu führen und um, äh, die inneren Prozesse halt irgendwie so 'n bisschen zu sortieren und, äh, a alles halt so rauszuschreiben. Und da habe ich dann gelernt, okay, Tagebuch schreiben ist 'n gutes Tool für mich. Ähm, als es dann wieder gut war, ist das wieder so 'n bisschen verschüttgegangen und habe gedacht: „Ja, okay, passt schon erst mal.“ Und ich bin jetzt dann in 'ne sehr reisestarke Zeit gegangen, wo ich viel unterwegs bin, viel passiert. Und da habe ich mir dann gedacht: „Okay, ich fange jetzt mit dem Tagebuchschreiben wieder an, um, ne, einmal so 'n bisschen so 'ne Linie zu finden und zum anderen aber auch so, um um um die ganze Zeit, Erlebnisse, Eindrücke, das alles zu ordnen und besser verarbeiten zu können.“
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ja. <snorts> Ja. Ah, okay, also, war dann umgekehrt, also, erst mit'm Tagebuch anfangen und dann mit den Atemübungen. Benutzt du diese Atemübungen auch, äh, während des Tages? Also, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du unterwegs bist, also oder wenn du merkst, dass vielleicht wenn du merkst, dass es irgendwie etwas überfordernd ist oder machst du diese diese Atemübungen dann wirklich, ähm, m eher einmal am Tag und dann ist alles gut?
Genau. Äh, überwiegend einmal am Tag und das das settlet mich so für den Tag. Also, ich merke, dass ich dann echt besser durch 'n Tag laufe. Ähm, ich, äh, habe auch schon ab und an, äh, bei Bedarf dann, mal 'ne schnelle, kleine, runde Atemübung gemacht, um so wieder zurückzukommen zur Mitte, wenn ich merke, dass ne, mich Stress irgendwie da rausgezogen hat. Äh, das das geht auch schon. Äh, m muss ich aber ehrlich sagen, dass ich da, äh, weniger oft dran denke dann auch in den Momenten und so, ne? Dann ist man in so 'nem Arbeitstunnel oder sozialen Tunnel und, äh, da ist es dann viel schwieriger, wieder rauszukommen. Das ist auch der Grund, warum ich das auf jeden Fall so morgens als Ritual machen möchte, damit ich wenigstens die Grundlage setzen kann. Und, ähm, ich würde aber auch sagen, dass ich das ganz gerne noch vertiefen wollen würde. Also, ich möchte versuchen, das gezielt in in Arbeitssituationen mit einzubauen. Also, vor allen Dingen auch, wo wo man alleine arbeitet, dann bisschen gucken okay, äh, eine kontrollierte Atmung vielleicht parallel laufen zu lassen und zu gucken, wie das vielleicht dann meinen Fokus noch, äh, verändern könnte oder vertiefen könnte.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar, stimmt. Mhm.